Não quero. Eu mando em você, eu não quero. É, é, e meio que talvez o é é meio que inconsciente isso, né. Porque é é como eu disse, é um aquele tempo que você vai dedicar e e o seu cérebro já sabe que você ficou um tempo parado e nada aconteceu. Então, por quê que tem que ir de novo, né.
Não quero. <laughs> É. Uhum. Uhum. É, é. É desse jeito, eh, é engraçado, mas enfim, eu acho que que realmente, né, não não tem muita opção e também, talvez, assim, né, não sentir tanto essa culpa, né, porque eu acho que é algo que acontece com muita gente, né. <chuckles>
Claro. Sabe, eh, dá também para tentar um exercício diferente logo depois de uma viagem ou depois de dias de feriado, né. Quando você volta, por exemplo, ai você vai na academia todo dia ou 3 vezes por semana aí você volta, você tenta, sei lá, natação, ou então pilates, para te dar um ânimo, uma coragem, "nossa hoje eu vou vou começar vou experimentar algo novo", e aí vai vai te dar um ânimo, né. E a e aí depois você se habitua a fazer ou você pode voltar para sua rotina, ou você continua esse novo exercício que você achou, essa nova atividade, né. Então é é meio que para enganar o cérebro, tipo: "Agora é uma algo novo, vou ir".
Hum. Ah. Aham. Entendi. Olha, interessante isso. Uhum. Uhum. Olha. É, é uma boa ideia essa sua. Aham. <chuckles> Aham, aham. Não, gostei, eu acho que é uma ideia legal essa mesmo, né, quem sabe eu realmente não não sigo isso que você falou e assim, quando eu voltar, né, de uma viagem e tudo mais, de um final de semana bem parado, assim, um feriado bem parado eu não penso, assim: "Olha, que tal, né, uma aulinha diferente para me dar <chuckles> um gás".